Hı hı. Eee, bir de kuru, ııı, baharatlardan bahsettin. İşte kekik, iii, kimyon gibi. Iıı, y taze otları da, ııı, fırsat veriyor musun? Iıı, işte taze nane, olabilir, kekik olabilir, eee, veya tarçın olabilir, karanfil olabilir. Iıı, taze otları da denediğin, yemekler oluyor mu? Eee, Ege mutfağını da denediğini söyledin ama, eee, bu.
Hı hı. Hıı. Yani, şey, maydanoz var sadece kullandığım, böyle taze olarak. Onun dışında, eee, bahsettiğin otları daha çok böyle salatalarda, falan kullanıyorum. İşte, naneyi, fesleğeni, bol miktarda, işte reyhanı, falan ama yemeğin içine, eee, denemedim aslında. Keşke onu da denesem, bu da bana güzel fikir oldu, şimdi. <chuckles> Iıı, bugünkü konuşmadan 2 tane fikirle ayrılacağım yani; denemeliyim bence de. Seviyorum çünkü çok da faydalılar, eee, ama denemedim çok fazla onları.
Hıı, anladım. Hı. Hı hı. <chuckles> <chuckles> Çok güzel. Hı hı. Çok güzel. Hı. Evet. Hı hı. Kahvaltı kültüründen de bahsettin; işte az önce işte, eee, kahvaltıda hazırladığın yemekten de bahsettin. Senin için, ııı, kahvaltıda olmazsa olmaz eee, diyebileceğin bir yemek var mı ailenden kalan veya sana, ııı, ev kokusunu hatırlatan?
Hı hı. Hı hı. Hı hı. Ya, işte bence bu güzel örnekti. Az önce söylediğim, domates, biber kavurması hani en, ııı, bana orayı hatırlatan, hep yapılan, her kahvaltıda olan. İkincisi de, eee, bizimkiler akıtma derlerdi. Şimdilerde herkes krep diyor. Eee, ona çocukken bayılırdım. Eee, onun da kendine göre bir kokusu vardır. Bir de o.
Hı. Hı hı. Hı hı. Çok ilginç, akıtma ııı <chuckles> Eee, çok kullanılan bir terim değil aslında, akıtma, ııı, krep daha yaygın. <chuckles> Bu güzel bir bilgiymiş, gerçekten. Iıı, bugünkü paylaşımlarından, ııı, çok keyif aldım, ııı, özellikle de, eee, ev kokusu, eee, yemeğine.
Kimse bilmiyor. Hıı. Ben de öyle. Beni çocukluğuma götürdün. En güzel mutfakta dolaştırdın. Çok güzel sorular sordun.
Iıı, çok teşekkür ederim, keyif almana çok sevindim. Eee, tekrardan görüşmek üzere, kendine çok iyi bak, hoşça kal.
Teşekkür ederim, görüşürüz.